والله مرة مش عارفة كنت باقول لل إيه، لأبويا، مش فاكرة بالضبط بس كموقف أنا فاكراه. عايزة كذا ومش عارف إيه، قال لي: "ماشي، خلاص ماشي، هابقى هابقى أجيب لِك الحاجة وأنا جاي." "إيه ده، هو أنت وافقت كده على طول؟"
آه. إيه؟ إيه؟ <laughs>
فبيقول لي: "خلاص بلاش." قلت له: "لأ لأ، اثبت على كده." بس كنت فعلًا مستغربة أوي.
ما ترجعش في كلامك يا حج، لأ. <chuckles>
آه، اللي هو مستغربة أوي، اللي هو: "إيه ده؟" هو قال: "آه"، وباقول لماما: "هو قال آه فعلًا والّا هو قال إيه بالضبط؟" قالت لي: "قال آه. أنا عارفة إن هي جديدة، بس قال: 'آه' للأسف." ي والدتي نَفْسها
آه. ماما، ماما أقرصيني كده هو أنا باحلم. <laughs>
والدتي نَفْسها بتبقى مستغربة، الست نَفْسها مستغربة، مش من طابعه، فاهماني؟ فلأ، بتبقى حاجة غريبة أوي إن هُم يوافقوا أصلًا يعني. أنتِ لازم تقعدي تتحايلي عليهم وتبوسي الأيادي أصلًا عشان الحاجة يتوافق عليها أو تحصل يعني. فلأ طبعًا، أنتِ راحة وعارفة إنه هو مرفوض.
آه. إمم. إمم، آه. طَب أنا خليني أسألِك بقى إيه سؤال تاني، أكيد في حاجات أنتِ طلبتيها واترفضت، فأنتِ بقى اتعملتِ اتعاملتِ معاها إزاي يعني؟
حلو. امم.